Oye, ¿tú cómo ves o o qué piensas con el tema de endeudarte para estudiar y, pues, buscar mejorar tu futuro?
Uy, pues mira, te voy a contar la historia de lo que me ha pasado justamente con esto.
A ver, cuéntala, cuéntala.
Haz de cuenta que cuando yo decidí empezar a estudiar, yo quería una universidad pública, que es la Universidad de Guadalajara, porque a mí se me hacía muy buena universidad, pero la o sea, como el porcentaje de admisión, la verdad es que es superbajo. Entonces, pues también tenía como ese miedo de no quedar, porque traía buen promedio de la prepa, pero yo yo sentía como que iba a competir con, pues, la gente también de la misma universidad y gente, pues, de alrededor.
Okey. Claro, claro.
Y me acuerdo que la primera vez que yo hice el examen me faltaron 3 puntos. Entonces, mis papás fue como que: "Oye, pero, pues, para que no pierdas un semestre, te metemos a la Autónoma ahí en Guadalajara", y fíjate, me acuerdo cuando fuimos a ver este, pues el plan de estudios y lo que costaba el semestre y yo dije: "¿Qué? ¿Solamente porque no pasé el examen me van a o sea, mis papás van a tener que pagar esto?". Como que me dio remordimiento de conciencia y dije: "No", o sea, es como aparte de que me voy a ir a vivir este, bueno, ahí voy a tener que pagar eh, pues estar pa-para estar con mis roomies y hacer como un montón de gastos más aparte del carro y así.
Mm. Claro. Sí, o sea, n no solo la no sólo era la colegiatura, era el tema de la estadía, alimentación, todo transportación, o sea, sí.
Así es. Sí. Y como que sentí feo y mis papás sí me dijeron: "Pues tú como tú quieras, o sea, te podemos apoyar ahorita que podemos a pagar tu universidad, pero si no, pues espérate un semestre y vuelves a aplicar, pero si ya de plano no quedas, pues ya, o sea, te metemos ahora sí a esta para que no pues no pierdas más tiempo, porque es una carrera muy larga". Sí.
Sí, para que no se te vaya el tiempo. ¿Y qué fue lo que pasó?
Pues sí, fíjate que en esos 6 meses me metí a hacer un curso para la universidad, para el examen de admisión, duró como 2 o 3 meses el curso, y al final sí quedé, o sea, cuando me dieron los resultados, que me llegó el correo, y yo corrí con mis papás superemocionada y me acuerdo que les dije: "¡Ya me admitieron!" y estaba superfeliz y la verdad es que, pues, estuvo muy padre, fue como una emoción demasiado grande para mi vida que sí dije: "Qué padre", o sea que, pues, puedes hacer esto, ¿no? Como mejorar la oportunidad, porque aunque yo no hubiera quedado mis papás, pues me hubieran apoyado en la otra universidad cara, pero, pues tenían que pagarla, ni modo que me dejaran sin estudiar.
Claro. Sí, sí, sin duda. Oye, pero, e e eh, en ese caso, sí alguien, eh, supongamos que que no hubiera, pues, bueno, que no hubiera quedado en la universidad, y y, pues, no que los padres oyen no no no tienes, este, no puedes seguir perdiendo el tiempo, que estén pase y pase los años, y y tengas a lo mejor 25, 27, y y y no estudies, ¿no? Porque porque no estás quedando en esa universidad. ¿Tú qué crees, o qué cosas concretas, eh, tendría que haber para checar antes de firmar un préstamo, no sé, un préstamo estudiantil en un banco, o en un instituto de crédito y becas, esos de gobierno? ¿Qué tendría qué tendría que checar la persona de un tipo de interés, plazo, aval, período de gracia? ¿Cuáles son esas cosas que tú consideras importantes?
Pues, fíjate que es súper importante, por ejemplo, pasando bueno, eso me ha tocado ahorita a mí. Por ejemplo, yo ya me cambié de país, entonces me vine a Estados Unidos, y yo no quería dejar de, o sea, de hacer mi carrera acá. Obviamente ya no voy a estudiar medicina porque acá son demasiados años, pero sí decidí meterme a revalidar algunas, y meterme a ser enfermera para revalidarla un poco la carrera. Y no son tantos años, solamente me pidieron 2 años para revalidar. Entonces, acá generalmente la carrera de enfermería son de 3 a 4 años, dependiendo como los créditos y todo eso. Y yo sí puse, o sea, por ejemplo, como un fondo de a aquí le dicen como un fondo de estudiantil. Entonces, tú vas dando, como se supone, al mes cierta cantidad, pero cuando termines la carrera ya tienes que ir pagando después. Y lo que sí tuvimos que checar fue, por ejemplo, los subsidios que ellos dan, que es así como le llaman ellos, y cuánto va a ir, este, sumándose. Creo que son el 10%, o 20% algo así, eh, conforme no pagues. O sea, que se va a ir subiendo la deuda.
Okey. No no co Okey, okey. Okey, okey. Sí, oye, y tú oye, está está está interesante todo ese el tema del subsidio, ese fondo. Para ti, ¿y que en qué caso crees tú, o o que valdría la pena endeudarse para estudiar y en cuáles, tú dices: "Sabes qué, no, no vale la pena"?, tú tienes la experiencia que que cambiaste, eh, de país, a la mejor, la medicina también era más largo el período de estudio, para, cambiaste a a buscar ser o sea, a enfermería, igual si en en sigues en el ámbito de la salud. Pero, ¿en cuáles tú de realmente dices tú: "Mira, mira, no vale la pena", a la mejor, el plazo, el interés es muy alto, o el tema del fondo, o este subsidio? ¿Dónde sí de plano dices: "No" y en cuáles, sí dices tú: "Sabes qué, me la juego y busco endeudarme"?, porque, pues, es es es es es lo que ando, que creo que me va a ayudar y y a incluso tener un mejor futuro acá con con el estudio.
Sí. Fíjate que ahorita hay tantas carreras que yo sí diría, dependiendo de lo que quiera cada persona. Por ejemplo, tengo una prima que ella quería estudiar medicina acá, pero obviamente, es tan larga la carrera que lo que le daban, o sea, que tenía que pagar al año eran, o sea, cifras que yo dije: "Se me hace algo superexagerado", o sea, exorbitante, sí. Yo me acuerdo que
Exorbitante. Sí.
una vez fui con mi doctora y yo le pregunté solo por curiosidad, porque ella era de Puerto Rico, y entonces, me dijo: "Que ella se vino de allá para estudiar acá medicina", y le dije: "Oye, ¿y cuánto más o menos te costó la carrera?", imagínate que ella ya tiene como 5 años o 6 años que salió, y todavía sigue pagando, o sea, me dijo: "Ni siquiera he pagado la mitad de mi carrera". O sea
Ujú. ¡Caramba!
imagínate, o sea, y lleva 5 años ya ejerciendo y entonces, o sea, eso ya pasó la especialidad, que son otros 4 años. Entonces, yo creo que ya lleva como 9 años y sigue pagando. No sé, qué tanto de ella porque sí me dijo, como: "Hay a veces que tú puedes dar todo el dinero", o sea, como más grande el monto, o te van sacando poco a poquito, pero, sí dice que es súper, supercaro. O sea, me dijo: "Pagan muy bien, pero sí es exagerado lo que, pues, lo que te cobran del área de la salud", y, por ejemplo, también abogados sé que es caro, no tan exorbitante, pero sé que es caro, arquitectura, eh, algún tipo de ingenierías.
Ujú. O sea, la l las a algunas profesiones, entonces, eh, suelen ser más caras, ¿no?, las la las carreras ahí de bueno, también acá, te la aniquila. Gracias, so so son son
Sí, del área de la salud, son carísimas, para dentista, también es exorbitante, lo que lo que tienes que pagar.
Oye y oye que que que que interesante. Oye, ¿por qué crees tú entonces? Eh digo, en Estados Unidos, ¿por qué crees que es que es más cara la la la educación allá que que en México? Y y y, ¿por qué crees que entonces es para allá es más es más normal o natural e ese tipo de deuda estudiantil que por lo que dice hay hay gentes que se le va la vida eh eh en en pagar esos esos préstamos, ¿no? ¿A qué se deberá todo ese ciclo de deuda, estudio y y, eh, y las instituciones, las universidades, este, que son tan caras? ¿A qué se deberá todo ese esquema?
Pues yo también digo que es parte de pues no sé, de la globalización de de cómo está el país, porque aquí yo no he visto universidades públicas, o sea, yo investigué y pregunté y todo, y te dan subsidios o te dan becas, pero no hay universidades así como en México públicas o como en Latinoamérica. Por ejemplo, allá si tú pasas simplemente tienes que dar como una cuota de recuperación, pero pues es obviamente mínima, pero aquí las universidades son de verdad muy caras, por eso la mayoría busca becas o de deporte o becas, este, también en conocimiento, pero a veces tienes que mantener muy buenas notas para que no te la quiten, y si te la quitan estás como: "¡No!". O sea, yo creo que hay gente que hasta se ha de salir o no sé qué hacen porque sí es como: "¿Cómo vas a pagar tanto dinero?". Pues si no lo tienes.
Cien. Claro. Sí, sí, sí.
Te endeudas muchísimo.
Y so y so y sobre todo también, como dices, a e e estas personas que el préstamo no solo es la lo que es la colegiatura, ¿no? Si te toca ir de una ciudad osea, irte a vivir a la ciudad, tener el dormitorio de la universidad o o rentar alguna algún departamento, pues, es es es es vivienda, es traslado, es alimentación, sí sí está está difícil, ¿no? En ese tema, en esa disyuntiva que, pues, que los jóvenes se enfrenten en en querer estudiar algo, pero sale muy caro y, entonces, ¿estudio o no estudio, o sea, me endeudo o no me endeudo? ¿Qué alternativas tú recomiendas? Si alguien que a lo mejor, ¿sabes qué? No quiero endeudarme, o sea, veo el ejemplo esta de de de de la doctora que tiene tantos años y no lleva ni la mitad, pero igual quiere mejorar su formación. ¿Qué alternativas podrías tú brindarle con base a tú lo que has visto o tu experiencia que que pudiera tener una persona que no quiere endeudarse, pero sí quiere mejorar su formación?
Así es. Pues podría, no sé, podría tomar como alguna maestría, certificaciones, por ejemplo, finanzas, marketing, o sea, algo de electrónica, o sea, sí hay como muchísimas opciones que pueden tomar. O, por ejemplo, algún tipo de carreras que pueden ser también online, que te dan como esa flexibilidad también, para que puedas trabajar al mismo tiempo. Entonces, yo creo que son muy buenas opciones, o de plano buscar bueno, sí puedes claro, buscar otro país que pueda tener una universidad gratuita, y ahí terminas tu carrera. Obviamente, pues si estás joven, ¿verdad? Ya si estás más grande, pues yo creo que la opción, que serían online. Hay bastantes universidades, que ahorita lo ofrecen, y siento que está superbién, porque hay mucha gente que sigue queriendo estudiar, o quiere estudiar otra cosa, entonces dan buenas opciones.
Ujú. E eso que tú dices, e e está interesante, ¿no? Esa, ahora en este mundo global, ¿no? Que que puedas, este, una universidad, sobre todo a lo mejor, que y que y que te puedan revalidar, ¿no? E ese conocimiento. Creo que por ahí, este, hay una haces una especie de examen también, ¿no? Donde donde te te te puedan dar, este, eh, lo que tú estudiaste, por ejemplo, he sabido de casos de de gente, que estudia aquí en la carrera de veterinario, y de repente lo contacto una empresa de de Estados Unidos, se van para allá, y,-y creo que hacen una especie como de examen, algo así. Y entonces y ya si y y y lo pasa y y ya. Eh, su se reconoce su carrera de veterinaria y ejerce como veterinaria, este, eh eh, no sé, en Michigan, en Illinois, o sea, en el estado que que está la empresa, ¿no? Sí es viable también, y
Sí. Sí, sí pasa. Fíjate que ahorita que dices eso, yo tengo un amigo que él estudió ingeniería ahí en México, y él también está trabajando aquí en Estados Unidos, porque también hizo ese examen, y entonces ahorita también está trabajando con una empresa de aquí, y hasta ya le dieron su residencia como de trabajo y todo esto, hasta ya pudo agregar como el estatus migratorio. Y se me hizo bien, porque dije: "Bueno, al menos él no tuvo como", no sé, es que también hay carreras más flexibles, así como dices de veterinaria, que puedes irte a cualquier parte del mundo y puedes, por ejemplo, pues seguir, eh, laborando. Por ejemplo, leyes, ni modo que leyes vayas a a venirte aquí o a España, a otro lado, si estudiaste, pues las leyes de México.
Claro. Ah. Sí, ahí ya tendrías que dar porque el ca cada regulación es distinta, ¿no? Y tendrías ahí que, pues, como dicen, la barra de abogados y pasar esto y lo otro, sí. Sí, pero está interesante cómo las alternativas que que que tú ahorita recomendabas, ¿no? Tanto en línea y demás, o buscar eso de que, bueno, estoy en otro país y estás joven y ya, pues, busco que me la revaliden, porque sí quiero irme a Estados Unidos, pero está esa opción y puedo demostrar que que tengo ese conocimiento y y así ya me ahorro un dineral. Como dices tu, estudio en la universidad pública en México y, a la mejor, no sé, me sale to toda mi carrera, me me gasto 30,000 pesos, que es casi que es nada comparado con con lo otro, se sería una una una muy buena opción, ¿no? Y y
Sí. Sí, un dineral. Sí. Sí, eso es verdad, es buena opción y fíjate que mucha gente de acá a veces, yo por ejemplo, me acuerdo que en la universidad tenía muchos compañeros extranjeros que ellos sí decían: "A partir de este año yo creo que voy a empezar a hacer los steps," que así le llaman aquí, o por ejemplo, en España se llama MIR. Entonces, es como que lo empiezan a hacer desde la carrera para ya cuando terminan, ya tienen casi todos los exámenes terminados, ya solamente les falta el final cuando ya te gradúas, y ya puedes ejercer en tu o sea, aquí en Estados Unidos o en España.
Oye oye, pues, e está está muy bueno, muy muy interesante, como incluso desde la desde la carrera, y así también pues, tú, en ese caso, le mides, como dicen por ahí, el agua a los camotes en el tema de deudarte de endeudarte para estudiar y buscar a la mejor esa esas opciones, ¿no? Y cómo por último por último, ¿cómo puede podrías o cómo se puede medir sí la inversión tiene sentido?, sí de plano es la única opción el tema de endeudarte, ¿y cómo sí para ti tendría que ser para qué qué números tendría que haber para que te haga decirte a a que sea una inversión y no un gasto y nada que te vayas a e endeudar para, pues ahora sí que de por vida?
Sí, sí mucho. Uy. Yo creo que debería de ver superbién con, no sé, algún banco que o la escuela, lo que te está ofreciendo. Y también, el financiamiento que algunos bancos hasta te pueden dar, becas o o dar no sé algún monto al principio, como tipo en una casa, cuando das el enganche para que, no sea pues, tanto el dinero, que tienes que ir dando.
Sí.
Pero yo creo que si quieres una carrera mucho y sabes que te va a ir bien, yo creo que siempre va a valer totalmente la pena.
Claro, e eso es muy importante sí sí crees que que que es lo que quieres hacer, eso valdría la pena, pues endeudarte y, pero, obviamente, cuidando mucho mucho el tema de los intereses. Pues muchas gracias, estuvo muy muy buena la plática. Espero nos veamos pronto.
Sí. Hasta pronto.